Oui mais vraiment Totti est maintenant devenu une icône dans ce jeu, littéralement, parce qu'en fait, il ne joue plus au foot, hein, on est d'accord sur ça? Et en fait, ben vraiment il date des années 90-2000, donc en fait, maintenant il est à la retraite et donc oui, heu, actuellement du coup, bah, heu et c'est extrêmement OK, parce que maintenant dans dans FIFA, tu as be f je l'avais dit juste avant, on peut avoir accès à à ces personnes-là, en carte icône, voilà. Dans le sens, heu, c'est des icônes du match.
D'accord. Ah je sais pas, je connais pas. Ah! Et mais c'est OK! Ah, genre comme, heu, comme, heu, b heu, Barthez?
Exactement ou comme par exemple, heu, Maradona, voilà, les stars du foot, heu, c'est impossible que tu le connais pas, mais c'est OK. Heu mais voilà et donc l'argentin Maradona, heu, l'an l'ancienne, heu, attaquant, heu, heu, notamment de l'A l'Argentine.
Ah je connais pas celui-là, mais Beh, peut-être oui.
Donc heu, voilà, heu, voilà, le foot, heu, me détend, heu, je en fait, je suis un grand fan de sport, heu, donc en fait tous les s tous les ouais donc tous les jeux de sport me les jeux de sport comme, heu, dans la vraie vie finalement me m'intéressent moi je suis un grand fan, heu, de de de volley-ball. Ouais, non pas trop plus volley-ball, parce que
En général? D'accord, OK, c'est intéressant. Heu, basketball, peut-être? Ah ouais, volley? Mais tu tu regardes du coup des matchs, heu
Exactement, je veux la but. Idéa vraiment, c'est-à-dire que j'adore ça, que ce soit, heu, en animé comme Haikyu, par exemple, on en parlait juste avant dans dans dans cette, heu, ce sujet-là. Ou alors des des matchs, heu, à la télé ou alors, heu, des séries, ou des documentaires, ou des jeux. Voilà récemment, j'ai acheté un jeu, heu, qui est centré
Ouais. D'accord. Heu, ouais, Haikyu, moi j'aime bien, j'adore ça. Le l'animé est très cool avec, heu, heu, comment il s'appelle celui qui saute très haut là? Hinata! Voilà et ah Hinata, Hinata Shôyô.
Je suis un grand fan, c'est c'est pour moi le Hinata. Hinata Shôyô. Et donc heu et donc concrètement voilà, c'est, heu, un attaquant enfin, c'est pas attaquant c'est, heu, heu, comment dire? L'avant-centre en fait, heu, du terrain.
Oui, celui qui, heu, qui prend les les balles hautes pour mettre, heu, des smashs.
Voilà, c'est un peu attaquant, si on compare ça au foot, finalement.
Au foot, mouais. D'accord donc alors en en loisirs, tu as donc mais tu as quand même pas mal de loisirs que ce soit, heu, heu, les jeux vidéos, le sport, heu, les animés, les mangas, ça en fait énormément, hein?
Et donc voilà! Oui, mais j'ai la chance d'avoir, heu

Ah, moi, c'était plus, heu, Disney XD, alors, voilà, c'était, heu, Luther oui, c'était tard le soir, en fait, c'était, en fait, quand toute, heu, littéralement, la chaîne, heu, quand les les, en fait, quand les ma les dessins animés de base passaient ou finissaient, en fait, ça venait juste après et heu et voilà. Il avait ouais! Et voilà, mais et puis même, moi, je suis un grand fan d'animés parce que c'est marrant que tu te dise ça, heu, ouais, c'est hyper rigolo parce que, moi, concrètement, comme comme à peu près tous les enfants, tous les adultes de maintenant, on a découvert, heu, les animés étant plus jeunes, voilà
Disney XD, il passait des animés? Ah! OK. Ouais. D'accord. Ah, c'est rigolo quand même! C'est vrai, ouais.
et donc heu, moi, j'ai découvert pareil, heu, très jeune à la télé mais moi, c'est un autre animé, en fait, je le savais pas que c'était un animé parce que pour moi, c'était un dessin animé, dans l'absolu parce que mais non, mais comment tu sais? C'est fou!
Inazuma Eleven? Mais parce que moi, aussi.
Mais non, mais c'est extrêmement rare, quand même, tu as tu as sur des milliards d'animés, tu as précisément trouvé lequel, c'est fou!
Ben, parce qu'en général, c'est vrai que c'est des c'est des choses où on se dit, bah, c'est comme Pokémon, en fait, on se dit voilà, on se dit c'est un é un dessin animé, on se dit pas c'est un animé mais on le découvre par la suite que, ah, mais c'était des animés, en fait et j'adore les animés!
Ah mais tu as un don finalement, parce qu'effectivement, c'est C'est vrai! Exactement et voilà et bah, cet animé-là que tu as dit, Inazuma Eleven, bah, effectivement, heu, voilà, c'est un animé extrêmement inté oui, notamment ou Mark Evans au gardien.
Avec Axel Blaze. Mark Evans, le gardien mais alors, sache que les noms ne sont pas du tout pareils, heu
Oui! En anglais comme en en japonais, finalement, c'est tézè c'est très différent.
Eh oui, comme par exemple Sacha dans Pokémon.
Oui, c'est Ash.
Et beh, il ne s' alors Ash c'est en anglais, mais en
L'anglais.
en japonais, pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Il s'appelle Satoshi.
Japonais? Oui! Satoshi effectivement. Oui, oui, oui. C'est vrai, tu as raison. Moi, à vrai dire, je
Voilà. Comme, heu, comme le Bitcoin
Alors oui, <blows air> voilà.
qui est une de mes passions aussi, un de mes loisirs que j'adore faire, hein, les graphiques, tout ça.
C'est vrai! Wow! OK, oui, je peux comprendre mais alors ça ne m'intéresse mais alors pas du tout, attention, hein! C'est c'est un sujet qui m'intéresse pas alors je suis à je suis ouvert aussi à à que tu m'en parles parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont lointains. Voilà, c'est ça.
Ah! D'accord. Bien sûr, c'est intéressant et c'est du et et c'est de l'actualité surtout.
En fait, voilà, pourquoi ça m'int m'intéresse pas, parce qu'en fait en fait, comment dire? Concrètement, moi, je suis un grand fan de chiffres, mais heu, ce type de chiffre, voilà, c'est un peu compliqué, pas mal de graphique, heu, voilà et donc je suis ouvert à la discussion, honnêtement.
Mmh mh, mmh mh.